Então, eh, eu gostaria muito, eh, de uma orientação, né, eu vou desabafar, mas eu gostaria também de umas orientações
Uhum
porque, eh, eu tenho me pressionado, de uma certa forma, pra poder aju ajudar financeiramente, eh, familiares, sabe. E sim e Isso. Em específico a a minha mãe, no caso. <laughs>
Hum, entendi. Olha, é, mas é muito lindo, né, muito comum que, eh, isso e aconteça. Então, eh, pra eu entender melhor, como que eu posso te ajudar, me fala, sua mãe está onde? Ela tem família, do que ao lado dela? Me fala um pouquinho sobre isso.
Ok, eu então, ela tá no Brasil, eu tô em Portugal. Eu tenho 3 anos, né, que eu vim pra Portugal, fiz 3 anos esse ano.
Certo. Uhum.
E minha mãe, ela continua no Brasil e de uma certa forma ela ela precisa, né. Ela hoje é aposentada, ela mora com com a minha avó, que também é aposentada.
Uhum.
Mas, assim, eh, de uma certa fo Isso. Por parte eh, por parte da minha mãe, eu sou filho único, né. Por parte do meu pai, meu pai espalhou u u um monte de sementes por aí, ma <laughs> Pois é, o
Você é filho único? Ah, entendi. Hum. Sério? <laughs> Mas a a sua mãe tem relação com os seus irmãos ou não?
Não, não, não. Tinha relação com um dos meus irmãos, mas hoje eu não acredito que já não tenha tanto pelo fato de eu não tá lá mais, né, e porque meu irmão de vez em quando ele ia lá justamente por conta de mim. Mas como e
Hum. Entendi. Seu pai não está com a sua mãe.
Não, não tá. Eh, meu pai, eh eh, abandonou ela É, então. Eu acho que ele parou um pouco de a de espalhar as sementes agora
Tá espalhando as sementes. <laughs> <laughs>
mas e meu pai, ele teve um relacionamento com minha mãe no qual, eh, minha mãe não acreditava que ele era casado e só veio, realmente, cair em si quando engravidou de mim.
Hum.